والله بالنسبة للuniform وكده، أنا كنت بقى إيه وقتها متابع الsocial media، وحوار إيه التريقة بقى اللي كانت بتقول لك إيه، <tsk> لأ ده ده أصل أنا، آه، أصل الطلاب القديمة ده بيقعدوا يتفرجوا بقى، يشوفوا الطلبة الجديدة اللي هي داخلة، عرْض إيه ولا، <laughs> آه، لأ ده أنا، ده أنا، ده أنا قرأت كل التعليقات تقريبًا. <tsk> ده اللي بيبقى جاي ببدلة، خلاص مش هالبس بدلة، لأ، اللي بيبقى جاي مش عارف بإيه، جاي بشنطة إيه، لأ خ أصل.
إمم. <laughs> أيوه. <laughs> حاولت تتجنب الموضوع ده يعني؟ آه. <laughs> <laughs> فاكر كنت لابس إيه يومها؟
آه، كنت لابس قميص كده عادي casual، وبنطلون jeans، و وكوتش طبعًا. فكنت رايح عادي يعني، قُلت بقى إيه لا أخلّيها formal أوي، بدلة وكلام من ده، ولا أخلّيها شغل. آه، <laughs> بالضبط آه. ول ول ولا أخلّيها uniform زي المدارس وكده. فكنت رايح إيه، ك كأن خارج خروجة عادية يعني، فكنت لابس قميص casual كده، وبنطلون jeans، و و وشنطة كده صغيرة كِتف، فيها مثلًا كراسة وقلم وشوية حاجات كده. كنت أنا في كُلِّية هندسة، فباخد الحاجات بقى، الآلة الحاسبة، ال ال المسطرة حرف T، الكلام ده، الحاجات اللي زي دي يعني. فكان رُحت، كان اليوم لقيته لطيف كده فعلًا، وفعلًا ال ال لقيته، لقيت الإيه الطلبة القديمة قاعدين كده زي على الب على البنشات. آه، في مناطق الانتظار كده، أو ال أو الcafetaria، عمّالين <tsk> لأ ده، ده جديد، ده مش عارف، أصل أنا سمعتهم وأنا معدّي، آه، ده على فكرة الواد ده، ده دفعة ده الدفعة الجديدة. لأ مش <laughs>
إمم. آه. <laughs> صعيدي في الجامعة الأمريكية. <laughs> آه. إمم. إمم، إمم. آه. إمم. <laughs> بيتفرجوا عليكم آه. إمم. <laughs> باين عليكم يعني. <chuckles> بما إنك حاولت. <chuckles> ط طَب إحساسك بقى أول ما دخَلت الجامعة بقى، أول ما دخَلت كان مع صاحبك اللي هو كان معاك في نفْس الجامعة أو نفْس الكُلِّية، إحساسك كان إيه بقى، آآ تفاعلت إزاي مع الناس أو اندمجت إزاي؟
آه بتبقى طبعًا. إمم. إمم.

بُصي خلّي اح أقول لِك في الأول أنا كنت إيه يعني ملتزم الصمت خالص أنا هادي كده داخل وخلاص دخلت د خلّوني أخُش، آه، خُش المُدرج ده الأول هنعرّفكم الدنيا ماشية إزاي الكلام ده كان كان قبل الد الدراسة بيوم تقريبًا أو يومين فرُحنا دخلنا آآ قعدت آآ الأول آآ ات اتحاد الطلبة إيه حاولوا ي يضحكونا الأول كده عملوا زي مسرحية كده آآ ومش عارف إيه إحنا على فكرة إحنا إحنا هنا مع مع الدراسة أنت ممكن تنضم ل <tsk> تعمل الحاجة اللي أنت بتحبها يبقى فيه مسرح فيه تمثيل فيه كذا وعملوا لنا مسرحية كانت حلوة أوي يعني ضحكنا فعلًا، يعني حاولوا إيه، يفكّونا كده يفرفشونا إحنا مش داخلين آآ حاجة مش داخلين إيه م مدرسة أو داخلين حاجة ن لأ الدنيا ف حلوة فُكوا كده واتعامل يعني بدو فضحكنا شوية وفِرِحنا، وبعد كده بقى دخلّ لنا عميد الكُلّية شرح لنا آآ رحَّب بينا الأول وشرح لنا الدنيا ماشية إزاي و و وبتمشي إزاي، وألف مبروك آآ قبولكم بالكُلّية وأنتم طبعًا تحت عنينا وإلتزموا مثلًا بالقواعد كذا علشان تحافظوا على، الحاجات العادية دي يعني، وبعد كده بقى دخل لنا بعض الدكاترة شرحوا لنا المواد هتبقى إزاي والتخصصات الأقسام عندنا دي نظامها إيه وكذا وكذا.
إمم. باتفرج. آه. إمم. إمم. آه، آه. امم. إمم. إمم. إمم. أيوه، آه. حضرت كُلّ ال ال المحاضرات أول يوم ده؟ كن فاكر إن حضرت؟ آه.
آه آه أ أنا حضرت كُلّ كُلّ كُلّ ال الفقرات كان وقتها بيبقى فقرة فيعني آه.
يعني ما حاولتش تزوّغ من أول يوم.
لأ لأ لأ أنا كنت حابب إن أنا أكتشف بقى الدنيا.
<chuckles> على أساس إنك بتقول حرية بقى و وإني مش ملتزم بس برضه يعني في ال بعض الالتزام.
آه، آه. آه لأ مش ف <tsk> هو ف بس في الأول ال الفضول بيبقى عاوزك يع ت إن أنا أعرف الدنيا ماشية إزاي <tsk> بس بعد كده بقى إيه خلاص يعني أول محاضرة دي طبعًا ما بنحضرهاش <laughs> ال آآ الsection آخر اليوم ده، اللي هو بعد العصر ده مَرّة نحضره و و20 لآ بس إيه، ك كان في الأول بس كده إيه بنحاول نكتشف الدنيا.
إمم. <laughs> آه. آه. <laughs> آه، طيب آآ اح آآ فاكر موقف مُعيّن حصل اليوم ده مش قادر تنساه أبدًا؟ موقف مثلًا أحرجك أو موقف خليك مبسوط أو
إمم.
يعني مش قادر يعدّي كده كُلّ ما تفتكره ت تقعد تضحك كده.
آمم.